C'était pas si simple que ça. En fait, le j'en ai fait une première où, heu, je me suis bien senti, on s'était un petit peu perdus mais c'était drôle de se perdre, en fait, devant cette, heu, dans dans cette nature là, on savait qu'on allait se retrouver notre chemin. Il y avait ce côté aventure au final et franchement, heu, c'était c'était pas si intense que ça, le retour était un peu long vu qu'on s'est perdus, on à un moment, on s'est dit: «Bon, c'est bon, il est temps de rentrer quand même, de de boire, de manger et cetera». Le le retour était un peu long, mais par contre le lendemain, donc moi j'étais d'attaque pour faire un truc encore plus dur et là c'est vrai que, pour le coup, il a il a fait très chaud ce jour-là, heu, j'avais tout le temps soif, hem, je m'étais en plus encore une fois, je m'étais perdu, heu, et du coup quand quand tu te perds et que tu as fait, je sais pas, allez 4 kilomètres, ils m'ont dit: «Non, faut que tu repartes, heu, derrière et tu refasses les 4 kilomètres dans l'autre sens», c'est vrai que mentalement, heu, ça pèse, mais en même temps ça fait partie de l'effort. C'est-à-dire qu'à un moment c'est vrai que mmh, j'en voyais plus le bout. Je me rappelle à un moment, heu, en fait je croise je croisais des, heu, des randonneurs qui eux redescendaient, donc ça veut dire qu'ils avaient vu le point de vue et je leur et je leur demandais: «C'est encore loin? <chuckles> Est-ce que je suis loin? Est-ce que je suis loin?». Après tu sais, ils prenaient un malin plaisir, tu sais, ça se voyait que c'était des randonneurs expérimentés, il fait: «Ah! Tu es pas encore arrivé, hein, jeune homme, hein». Tu vois c'est c'est des genre, heu, tu vois c'est c'est tu ouais c'est un peu taquin, parce que ouais moi je se ça se voyait que j'étais un peu débutant dans le genre, eux ils avaient leur canne, ils avaient leur d beau Backpack. Tu sais, en plus ils se tenaient droit, tu vois moi tu sais quand je marchais j'étais un peu courbé, à un moment, tellement j'étais j'étais fatigué et heu, c'est vrai que non, j'ai un peu sous-estimé l'effort. C'est vrai qu'à un moment je me suis dit: «Ah ouais! C'est quand même, heu». Ah oui, il faut, heu, avec la chaleur et tout, la soif, beh, ch franchement, là, je faisais des pauses, c'était plus pour faire des photos mentales, hein, c'était vraiment pour me reposer, sinon j'allais pas terminer. Du coup, non, c'était mais par contre, quand on arrive là-haut et franchement, on se dit: «Waouh!». On se dit: «Ah, franchement, ah oui, je sais pourquoi je l'ai fait en fait, je sais pourquoi, heu».
Ouais. Ah, oui. OK. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. <chuckles> Ah oui. <chuckles> Oui Ah ouais, c'est fatigant, ouais. <laughs> D'accord. Ah! <laughs> Exact. <laughs> Ah, oui! Ah oui. D'accord. Ah oui. <laughs> D'accord. Ouais. <laughs> OK. D'accord. Ouais, j'imagine, ouais. Parce que ouais, c'est ça, c'est le le le sentiment de de la mission accomplie, un peu.
Exactement. Et pour l'anecdote, en plus, je me rappelle, je suis arrivé là-haut, évidemment quand on arrive là-haut, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pour bre déjà apprécier la vue et prendre une photo. Heu, j'avais plus de b j'avais j'avais plus de mmh, de batterie sur mon port j'étais dégoûté et j'ai rencroi j'ai croisé- donc j'ai bien aimé cet esprit voilà, randonnée- un randonneur. Je lui ai expliqué ma situation, en fait il a pris des photos pour moi avec son portable, je lui ai donné mon numéro pour qu'il me les envoie sur WhatsApp. Donc du coup, ça c'était voilà, c'est c'est un peu l'esprit parce qu'au delà de l'effort, on voit voilà, que les les randonneurs, ouais il y quand même cette entraide, il y a cette des fois on te charrie et cetera et c'est vrai que ça c'est je trouvais ça plaisant.
Bien sûr, Oui bien sûr. De batterie. <laughs> Ouais. Ouais. Mmh mh. Ah! C'est trop bien, ça! Ah oui. Oh ouais, c'est vrai, ouais.